Hm, mit meinem damaligen Partner also, ich war 7 Jahre mit dem zusammen.
Mhm.
Da haben wir uns schon ziemlich stark in den Haaren gehabt, weil ich bin mit ihm zusammengezogen, da war ich grad mit'm Studium fertig.
Okay.
Und er war halt schon, ne der hat 'ne Ausbildung gemacht gehabt. Der war Chemielaborant, nachdem er halt Fallschirmjäger beim Militär war.
Mhm.
Und, ähm, ja, hatte halt 'n festen 'n festen Job, ne, hat gut verdient. Und ich komme dann halt so nach'm Studium raus und man weiß, wie's ist, ne? Auch Studium ist halt nicht immer alles so einfach.
Ja, okay, interessant. Mhm. Ja, absolut, ne? Schwierige Zeit auf jeden Fall im Leben, ne? Oh.
Und hatte ich 'n Genau, und, äh, ich habe dann 'n Job angenommen. Ja, da ist der Arbeitgeber da war der mitten im November Insolvenz gegangen.
Mhm. Oh, okay, das ist natürlich 'n ärgerlicher Zufall. Mhm. Ja, verstehe.
Ja. Und dann stand ich, November kurz nach'm Studium, nach 3 Monate Arbeit war ich halt arbeitslos, ne?
Mhm. Ja, verstehe.
Und ich war dann, d ich bin dann natürlich ja, das kann man ja keinem sagen, ich ich bin dann ins Hartz 4 natürlich gefallen, ne? Weil ich habe ja keine 6 Monate äh, kein Jahr am Stück gearbeitet, ne, nichts. Ich kam ja grade so raus, so, ne?
Mhm. Ja.
Und, äh, ich weiß noch, mein damaliger Partner, der hat mich immer sehr stark unter Druck gesetzt mit, äh: „Du musst jetzt 'ne Arbeit finden“ und „jetzt“, und alles „jetzt“ und alles „jetzt“, während ich halt versucht habe, schon noch was zu finden, was mir liegt. Und dann habe ich halt viele Arbeiten angenommen, die mich wirklich fast in die Depression getrieben haben, ne?
Oh, okay. Mhm. Oh, okay.
Ähm, und das war ja, ja, war richtig schlimm. Ich kam nach Hause, habe nur geheult.
W w was was was ist das zum Beispiel so 'n oh Gott, okay. Was ist da zum Beispiel so, <giggles> schlimm? Was ist da zum Beispiel so 'n Job, den den du da angenommen hast aus Notlage?

Nö, gar nicht. Ja, über überhaupt nicht, ne, und und dann war wieder: „Ja, jetzt bist du, ne jetzt kann hast du wieder“, ich sage so meinte zu dem ich sage so: „Du zahlst doch nix doppelt.“ Ich sage so: „Ich zahle doch alles Hälfte.“ So, ne? Wir können jetzt vielleicht nicht Urlaub fliegen, aber ist dann halt einfach so und, ähm, ja, dann habe ich 'n neuen Job angenommen. Dann war ich geschäftsführende und da habe ich dann auch noch 'ne Fachausbildung in in der Arbeit gemacht zur Qualitätsfachkraft. Äh, ne, we Qualitäts doch doch Qualitätsfachkraft, also, QM halt einfach.
Ah, okay. Mhm. Mhm. Oh. Mhm. Ja.
Und da bin ich notgedrungen 2 Jahre geblieben und ich habe es gehasst. Ja.
Notgedrungen? Warum warum notgedrungen?